मैं अगर अपनी बात करूँ कि एक एक अच्छा रिश्ता, जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरे गाँव का, तो हम अक्स अक़्सर हम इतनी बातचीत नहीं करते एक-दूसरे के साथ। हम काफ़ी समय के बाद बातचीत करते हैं क्योंकि अभी वो रहता है मतलब देश के बाहर ही रहता है, वो इराक़ में रहता है हमारी बातचीत बहुत कम होती है। पर जब भी हम बात करते हैं 1-2 महीने के बाद कॉल पे, वीडियो कॉल पे, तो हमारा जो रिश्ता है वो पहले की तरह ही अटूट है। हम मैं जब भी उससे बात करता हूँ, ऐसे लगता है कि हमने कल ही बात करी थी। मतलब दोस्ती ऐसे, रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि आपको ल अ, फ़र्क ना पड़े, आप जितनी भी दूर हैं, आपका जितने भी समय से बातचीत ना हुई हो, पर वो आपकी जो रिश्ता हो अटूट रहना चाहिए और सच्चा।
हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ। जी। अच्छा। हुँ। समझ गई। हाँ, हाँ। मतलब हाँ। जी बिल्कुल। ये तो है ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीक़े से आपने मुझे बता दिया ये तो। तो मतलब अगर मैं बात करूँ ना संचार की, कम्युनिकेशन के मतलब मामले में ना, आपकी क्या शैली है और आप ख़ुलकर बात करना पसंद करते हैं या थोड़ा समय लेते हैं हर चीज़ में मतलब?
हुँ, हुँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अ, ऐसे तो इंट्रोवर्ट हूँ। मैं समय लेता हूँ अ अक़्सर लोगों से खुलनें में। ऐसे मैं अगर अ अ, अगर लोगों में तो मैं ऐसे जल्दी ख़ुल नहीं पाता मैं समय लेता हूँ अपना। अगर एक बार मेरे को कोई आदमी अच्छा लगेगा तो मैं फिर उससे अच्छी बातचीत कर पाता हूँ, लंबी बातचीतें, ख़ुलकर बातचीत कर पाता हूँ। ऐसे मैं काफ़ी कम बात त बातचीत करना पसंद करता हूँ। अपने में रहना ज़्यादातर पसंद करता हूँ।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी। हुँ। अच्छा। ये तो सही हुँ। अच्छा, समझ गई। आपके अनुसार किसी भी रिश्तें में ना विश्वास और ईमानदारी कितनी ज़रूरी है? ये मुझे बताइए आप।
हाँ जी।